ああああああ。
「ほら、見てごらんなさい」っつって、「あの、窓もね、開けてるでしょ」っつって。「あっ、確かに」つって。で、外出てもはい、外自体がなんかエアコンつけてるみたいな。まあ、ひ日差しのところはちょっとまあ、あの、日差しは暑いですけど、もう日陰行くともう涼しいみたいな。
過ごしやすいすね、じゃあ。 ええ。 は はいはい。 そうですね。
あ、素晴らしいなと思って、夏。
それが、えっと、あれですか、8月とかですか？はちがつころ。あ、そう。
え、わかったんだ、はい。 あ、はちがつですね、去年の、はい、ちょうど、はい。はちがつ。かそうですよね。もう旅行終わった後にはい。
日本じゃ考えられませんよね、そもう、大気やばいす。 最近の暑さはやばいすね。
旅行終わった後あ、東京やばいっすね、もう帰りたくないと思って、アメリカから。<giggles> はい、夏だけもう避難しようかなみたいな。
ほんとばいすね。 ほんと、はい。そうですよね。

なんかヨガヨガとかしてみたい。あの、朝から。
いやすいや本当にあの朝からやってる人とか、あと普通に団体とかで、そういうレッスンとかしてるとこもあるんで、ほんとに
はい。 あ、団体で。あ、なるほどなるほど。ええ、すごいな。
それも確かあの、多分地区がマンハッタンの方なんで。それのそうですね、その辺は
はい。 うんうん。へえ。 あ、ちょうどマンハッタンか。
そうですね、行くとしたらマンハッタンのその辺ですね、多分。
はい。ふんふん。ええ、釣りが好きなんですけど
はいはいはいはい。
<laughs> センセントラルパークで釣りとかってしたら怒られるんすかね。
えっと。 セントラルパークで釣りしてる人いましたね。<chuckles>
はい。 あ、いましたか。なんか、池池っていうかね、ありますよね。
じありますありますあります。